Ja, das ist zum Beispiel so, wenn ich wenn ein neues Hobby anfange, und ähm, ich sage jetzt einfach mal, Segelfliegen. Das ne, das mache ich jetzt nicht mehr, aber das hatte ich mal gemacht und da ist es natürlich auch 'ne Inspiration, einfach mal, äh, am Wochenende zum Flughafen rauszufahren und zu sagen: „Kann ich hier mal mitfliegen?“
Ne, oh, okay. Ja.
Und dadurch bekomme ich eben halt auch Eindrücke und kann sagen: „Das macht mir Spaß.“ Oder: „Ich lasse das einfach wieder bleiben.“
Mhm, das das heißt, das im am, Beispiel, von dem Segelfliegen. Das machst du quasi, bevor du dich entscheidest, diesen Schein, diesen Segelschein, dann schlussendlich zu machen, oder sind das auch Dinge, Vorgehensweisen, die du dann mittendrin machst, und unter Umständen, könnte es dir passieren, dass du damit einmal sagst: „Ach, eigentlich ist das doch nichts für mich?“

Also, das ist so, äh, die werden ja am han Anhänger transportiert. Hast du wahrscheinlich schon mal gesehen, das sind so ganz lang gestreckte Anhänger.
Mhm.
Und, äh, da mussten vor Ort, die Flügel, ähm, eingesteckt werden und die Flügel, werden in der Mitte, durch 'ne Schraube, zusammengesteckt. Und wenn, ähm, bei der Steckverbindung, irgendwas schiefgeht, dann fällt halt der Flügel runter.
Ja. Also, die kommen noch in die Luft, und dann fällt einfach 'n Flügel runter?
Richtig. Und es gibt auch 'ne ganz wichtige Sache. Man hat 'ne Fallschirm dabei und, manche Leute, die, ähm wenn man normal aussteigt, dann, legen manche Leute erst mal den Fallschirm ab und steigen dann aus.
Mhm.
Und aus der Gewohnheit heraus, ist das im Ernstfall genau so. Deswegen gibt's 'ne Regel: „Mit Fallschirm aussteigen!“, damit das nicht passiert.

Okay.
Und, ähm, das ist eben halt auch so, wenn ich 'ne Inspiration suche, gehe ich, äh, vermehrt auch eben halt aufs Internet. Das hat's damals noch gar nicht gegeben, als ich das gemacht hatte. Aber ich schau eben halt, ähm, in den sozialen Medien. Ich schau auch mal in, äh, YouTube und ich hole mir da Inspiration, was andere Leute machen, was ich auch machen könnte. Und ich vertiefe das auch schon bisschen, ob das für mich überhaupt infrage kommt und 'n Mehrwert hat.
Ja. Ja. Mhm. Ja. Wenn heute Menschen auf dich zukommen, ähm, die Herausforderungen damit haben, eben neue Projekte anzugehen, w w was würdest du ihnen raten, also, vielleicht Schritt für Schritt sogar als Anleitung mit an die Hand geben?
Ähm. Also, ich glaube, erst mal müssen die Leute auf ihr Bauchgefühl hören und für sich selber feststellen: „Was macht mir eigentlich Spaß?“
Mhm.
Und das ist ja nicht 'ne rationale Entscheidung, das ist ja 'ne Emotion. Und wenn keine Emotion dabei ist, dann ist es nicht das Richtige.
Okay.